โอ้โฮ ฟังดูเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากเลยนะครับเนาะ ทีเนี้ยสิ่งที่ผมอยากลองเลย ประเภทอื่นเลยจริง ๆ อันนี้มันจะเป็นกีฬาที่ไม่ได้ฮิตในบ้านเรา แต่ต่างประเทศก็ฮิตอยู่ แล้วก็ฮิตอยู่ประเทศเดียวด้วย คืออเมริกันฟุตบอลครับผม
อา ครับ อ๋อ อเมริกันฟุตบอล
เออ เพราะผม ใช่ ผมรู้สึกว่าผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนเรื่อง Eyeshield 21 ครับผม ผมว่าคุณเป็นต้นตอ
อืม Eyeshield Eyeshield นี่มันเล่นอเมริกันฟุตบอลใช่ไหม? ไม่ใช่รักบี้ใช่ไหม?
ใช่ ไม่ใช่ครับ เล่นอเมริกันฟุตบอลครับผม ก็จะ ใช่ครับ
เออ เออ ๆ ๆ ๆ อเมริกันฟุตบอลนี่หว่า มีเครื่องป้องกัน มีอะไรครบหมด
ใช่ครับ เราเลยรู้สึกว่า อเมริกันฟุตบอลเนี่ย คือพอหลังจากได้ดู Eyeshield ก็เป็นแรงบันดาลใจ เราก็จะรู้กฏกติกาคร่าว ๆ ทำให้เราสามารถดูกีฬานี้เป็น พอดูเป็นปุ๊บก็รู้สึกว่า อยากจะลอง แบบฮึกเหิมเลย จนบางครั้งก็ซื้อไอ้ลูกอเมริกันฟุตบอลเนี่ย <tsk> มาเล่นกับเพื่อน ๆ ปากันไป ปากันมา ในสมัยมัธยมอะครับผม ก็เรียกได้ว่าเป็น อ่า เขาเรียกว่า <tsk> เห่อ แล้วก็ เอากันตั้งแต่เด็กเลย ครับ สำหรับการ์ตูนเรื่องนี้
อ๋อ เออ อืม อือฮึ อ๋อ อืม <chuckles> <chuckles> แต่มันเวอร์มากจริง ๆ นะ มันเป็นการ์ตูนที่แบบยังไงอะ อเมริกันฟุตบอลเรื่องเดียวที่เขียนได้ดีด้วย อะไรเงี้ย สนุกด้วย แล้วก็เวอร์ไปด้วย
ใช่ครับ อา ครับผม ใช่ ๆ ใช่ ผม ถือว่าคนเขียนนี่ทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับ สร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ ทั่วโลกได้เลยก็ว่าได้ครับ
เออ ใช่ ๆ <chuckles>